No, desde luego, mira, es complicado, sobre todo cuando pasan de ser niños a adolescentes, es muy complicado. Eh, cualquier padre de familia lo lo sabe y lo entiende, esta situación.
Ajá.
¿Qué es lo que tuve que hacer, así como que técnicamente drástico? Bueno, eh, localicé los cables que van directamente del del módem, donde se va se conecta la electricidad, y compré de estas pastillas que son es como un switch que va a la caja eléctrica del registro del de la luz. Obviamente, ahí, pues, van directamente los cables que van al módem del Internet, y simplemente al bajar la pastilla, tiene una llave, bueno, un seguro para meterle una llave, y y se ac y se corta automáticamente la electricidad para el módem, y obviamente, aunque quieran conectar, eh, este, el módem en otra parte, bueno, pues, necesitan la parte del cable coaxial, y ya no funciona. Ese tipo de medidas hice en un tiempo.
Ya. Ajá. Oh, guau. <chuckles> Claro. Entonces tu la estrategia fue como quitar, un poco de Internet de vez en cuando, para que las cosas fueran fluyendo mejor. Okey, buena estrategia, ¿recomendarías hacer esto a a a familias, que a lo mejor estén pasando momentos difíciles?
Así es. Exacto, exactamente. Uy, sí. Uy, sí, desde luego. Obviamente, pues, es tratándoles de negociar con los niños, pr porque, es complicado. Los niños son complicados, y y ahora en día, hay que pedirles permiso hasta qué quieres comer tú, que te vas a poner de ropa y ese tipo de situaciones. Bueno, pues, lo puedes negociar de alguna manera, y y, obviamente, si no se sientan a la mesa sin celular, eh, el te el Internet se va ir, y se va a ir, eh, por toda la noche. <chuckles> Ese es como el la negociación o castigo que de repente tengo que hacer, bueno, hacía, ya ya no lo hago, ya, como que ya entendieron que si no se sientan a la mesa sin celular, eh, no va a haber Internet.
<laughs> Claro. Claro. <laughs> Sí, sí. <laughs> Sí, sí, sí.